अक्सर अ, हर इंसान को ऐसा लगता है कि या अ, और जो हमारा, कहा भी जाता है कि इंसान को अपने जीवन में एक मेंटोर जो होता है, वो उसको अ, चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो समस्याओं से ना, बाहर निकले और जो है उन्हीं से जो उनकी राय लेकर जो है जाने चीज़ों को और आसानी से तरीके नए-नए तरीकों से चीज़ों को करता रहे। तो ऐसे में आप बताएँगे कि मेंटोर कैसे चुने जाते हैं और चुनते वक़्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
<smacks lips> अ, जी देखिए, मेरी अगर मैं बात करूँ तो जभी भी मैंने अ, मेंटर चुना है, ह वैसे बदकि अ, वैसे किस्मत से अ, जो मेंटर मेरे बन गए थे मतलब थो कुछ पहले समय में वो एक ट्यूशन टीचर थे। मेरे मतलब मेर अ, द 10वीं कक्षा में उन्होंने बोर्ड्स में हेल्प की थी, तैयारी करने मतलब उनके पास जाते थे आफ्टरनून क्लासेस लेने के लिए। अ, कुछ समय बाद 2 साल या डेढ़ साल बाद वो मेंटर बन गए थे मेरे। अ, खासकर की अगर देखिए मेंटर चुनते वक़्त मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ना अ, प्राथमिकता इन ये चीज़ को देनी चाहिए कि वो जो, म जिनको मेंटर हमने बनाया है वो कितने विषयों में अ, मतलब क्या बोलते हैं सो अ अ, कितने विषयों में वो बहुत ज़्यादा अ, मतलब भ उन्हें नॉलेज है। अ, ताकि वो हमें हमेशा मतलब नई दिशा दे अगर हम क्यू चीज़ में बार-बार सफलता असफल हो रहे हो तो। तो ये मैं अ, ज़्यादा देखती हूँ। पहले और एक दूसरा मैं हमेशा, मेंटर मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा उनके अंदर सहानुभूति कितनी है, मतलब वो मैं अ, मतलब क्या कह लूँ मुझे कोई च किस चीज़ के डर है और किस चीज़ में मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, उनके अंदर कितना व वो है कि सुंध्यारी है, सुनने के लिए कि, मैं कि मैं कौन-से चीज़ से जूझ रही हूँ और वो सुनकर वो सही मात्रा में उसे, क्या बोलते हैं उसे ठीक करें। तो ये 2 चीज़ें मैं खासकर कि देखती हूँ अ, जभी भी मैन मैंने अपने मेंटर को चुनना हो और फाइनली मिले भी थे और उसके बाद भी ये कहीं न कहीं करियर में भी बने थे। अ, खैर 2 अलग पड़ाव में 2 अलग अ, मेंटर्स बने थे मेरी लाइफ में। जी।
उम, अच्छा। ओह! महारत है। अच्छा। उ, हुँ, हुँ, जी। अच्छी बात है। ये तो चलिए अच्छी बात है कि आपने इतने मेंटर देखिए जीवन में बना के रखे हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश आपने की है। तो ऐसे में हाँ इन सब के ऊपर तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है चलती रहती है। तो जैसे वो हमें देखिए मेंटर चूज़ करने के लिए ना काफ़ी अ, देखिए सर्चिंग जो है ए एक करनी पड़ जाती है क्योंकि हमारे आस-पास के कई बार ना ऐसे लोग होते ही नहीं हैं जिससे हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारा 1 मेंटर हो। तो अक्सर आप कहाँ पर जो है मेंटर ढूँढने की कोशिश करते हैं? कोई प्लेटफ़ॉर्म है? या जगह है या आपके आस-पास ही ऐसे माहौल है? कुछ बताइए उसके बारे में।
अह, जी। देखिए अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने अ, हमेशा मेंटर ही चुना है सो और कोशिश करती हूँ सो कि मैं कोरा वेबसाइट जो है अ, वहाँ पे मिले ज मिले थे। अ, देखिए यहाँ पर लोगों के पास छ हर चीज़ का ना ज्ञान का भंडार होता है। वो चाहे उनके ख़ुद की निजी ज़िंदगी के अनुभव हो या फ़िर अ, जो भी हो दूसरे मतलब वास्तविकता में उन्होंने जितना जो चीज़ों को लेकर <clears throat> स्ट्रगल हुई है स्ट्रगल हुए हैं। वो चीज़ों का मतलब दिखाते हैं। तो मैं कोरा वेबसाइट में देखती हूँ ख़ास करके अ, तो लेकिन बात जैसे कि मैंने उससे पहले जो मैंने को मेंटर मिले थे अ, मुझे वही हुई हमारी मुलाकात हुई थी। मेरे सर थे तो मैंने सर ही बुलाती थी तो अचानक से हम ऐसे ही मतलब अ, पार्क में मतलब या याम वो इवनिंग वॉक के लिए वो भी आए थे अचानक से और मैं भी त मतलब मुलाकात हो गई थी। अ, तो देखिए उसके बाद से मतलब उन्होंने अ, मतलब ख़ास करके जब तक मेरी विश्वविद्यालय पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तब तक उन्होंने मैं मेरी बहुत अच्छी तरीके से मेंटरिंग की थी। जी।
अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। जी। सही है अ, देखिए आपको छोटी उम्र से ही देखिए जो है छोटी उम्र क्या देखिए आप उम्र तो सही थी पर देखिए वक़्त रहते ही देखिए आपको वो सब मिल गए तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप देखिए चीज़ें सीख गए। और चीज़ें सीखनी भी चाहिए और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है करने को मिल भी गई। तो आपको क्या लगा फिर उनके मार्गदर्शन से आप कुछ चीज़ें सीखे? या क्या जीवन में बदलाव आए कुछ उसके बारे में आप बताना चाहें?
अ, जी। हाँ, बिल्कुल अ, मैंने मतलब मेरे विचार भी मतलब अ, बदले थे औ उसके बाद से मतलब असफ़लताओं को लेकर और साथ में देखिए न ये भी निकला त और एक चीज़ तब मुझे पता चला कि अगर मैं जो चीज़ में अपनी क्या बोलते हैं? सो ये क्या है? ये जो प्राथमिकता है मतलब करियर को लेकर वो मैंने देखा कि उसके अल्टरनेटिव्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक ही एग्जाम में जाओ मतलब भाग लूँगी तो उसी से मेरा जो लक्ष्य है अ, मतलब बनने का आगे चलने करियर बनाने का वो अ, दूसरे तरफ़ से भी बन सकता है। मतलब देखिए सीए था कोर्स करने का लेकिन सीए करने के उसमें देखिए मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फ़ील्ड में करना था <sniffs> कुछ अच्छा। तो देखिए सीए तो नहीं हो पा रहा था मतलब देखिए समय की पाबंदी थी और कहीं न कहीं देखिए अ, एक बार असफ़ल हो के ब फ़िर दूसरी बार संकोच हो गया कि अरे यार! फ़िर दूसरी बार अगर अ, करेंगे तो क्या ही हो क्या हो जाएँगा बोलकर। तो देखिए जब पता चला कि मेंटर ने बताया कि नहीं नहीं अ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक ही फील्ड में का नाकामयाब हो रहे हैं तो दूसरे च दूसरे भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने मुझे सीपीए सीएमए अ, ये सीज़ों का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अ, इन्होंने बताया फ़िर कहा कि सीएफ फ़िर तो बाप है मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक भी लेवल आप प क्वार कर लोगे तो बढ़िया ज़िन्दगी गुज़रेगी आपकी। जी।
उहुँ, जी। हुँ, अच्छा। हुँ, बिल्कुल। अच्छा। <laughs> अच्छा। ये तो ज चलिए ठीक बात है कि आप ऐसी कुछ चीज़ें जो है सीख पा रहे हैं और करने की प्रयास जो है अ, करते रहते हैं। तो ऐसे में आप चयन तो देखिए कर लेते हैं मेंटोर का ठीक है। तो क्या आप हमेशा जो है उनके बताए राह पर जो है हमेशा चल भी पाते हैं? क्योंकि कई बार ना उनकी जो राय होती है थोड़ी-सी हमारा सिर के ना ऊपर-ऊपर से चली जाती है। तो ऐसे में आप कैसे अ, संभव करते हैं कि उनकी जो बात है बिल्कुल आपके दिमाग में चले जाए और आप इम्प्लीमेंट भी वो सारी चीज़ें कर पाओ?
हुँ। बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। अ, देखिए थोड़ी बातें वाक़ई में मेरे सर के ऊपर से जाती हैं मतलब ज़्यादा मैं उनको अ, सोचती नहीं मतलब शाम को नहीं करती हैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हूँ। अ, क्योंकि देखिए मतलब मेरा मानना है कि अ, अब हर चीज़ आप एक-एक चीज़ आप उनसे कहेंगे कि आपको ये चीज़ स प्रॉब्लम है तो उससे सफलता मतलब सफलता नहीं मतलब उस कैसे-कैसे लड़े। अ, तो मुझे लगता है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो जा रहे हो मेंटर के ऊपर अपना ख़ुद का भी थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा। अ, तो ये थोड़ा-सा मतलब मेंटर और ना स मेंटर और मेरे को लगता है पिज़ साइकोलॉज़िस्ट ना दोनों एक जैसे लगते हैं। मेंटर देखिए हमारी जो करियर को लेकर हमारी शिक्षा को लेकर उसमें जो दिक्कतें होती हैं उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। और अपनी ये अ, फ़ाई इसमें मेंड ये दूसरी जगह अगर हाँ म ये, जी।
<laughs> हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> अच्छा ये सब है। तो चलिए हाँ, ये तो देखिए रहता ही है कि हमें ज़रूर जो है सहायता वग़ैरह अ, लेकिन लेने में वो सहायता कर देते हैं चीज़ों को सीखने में अ, हमारी जो है हेल्प कर लेते हैं। ये तो देखिए एक चलता ही रहता है और चलना भी चाहिए वरना अ, हमें जो है अ, दिक्कत भरा एक अ, माहौल जो है हमारे सामने एक आ भी सकता है इन सब चीज़ों से। ये तो चलिए देखिए चलता ही रहता है। तो ऐसे में आपने कभी आपके कोई और दोस्त भी है जिसने आपसे जो है मदद माँगी हो या उसने भी कहा हो कि अच्छा तुमने भी मेंटोर रखा है मैं भी रखने की कोशिश करूँगा? तो आपकी जो सलाह लेने के बाद उसने भी किसी को मेंटोर बना दिया हो ऐसा कुछ हुआ है कभी?
अ, नहीं, <chuckles> दोस्त तो देखिए ख़ैर ऐसा कभी हुआ नहीं, दोस्तों ने कभी ऐसा राय मशविरा नहीं किया। अ, देखिए क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि ये देखिए उनके जो घर मतलब बड़े भाई वो थे अ, या बड़ी बहन थी जिन्होंने ऑलरेडी अनुभव कर लिया था कि अपनी शिक्षा में और ख़ासकर के करियर में। अ, उनकी वजह से उनको लग मुझे लगता है कि वो लोग को मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अब रही बात मेरी, देखिए मैं तो मुझसे बड़ा कोई है नहीं, मैं ही मतलब बड़ी मतलब अपने सिबलिंग्स की अगर बात करूँ तो अ, गाइडेंस देने वाला कौन रहेगा, तो मुझे मेंटर की जरूरत पड़नी पड़ी। अ, लेकिन देखिए अ, बात ये हुई कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ढूँढूँगी, सामने वाला व्यक्ति ही ख़ुद अ, 2 व्यक्तियों ने अलग-अलग टाइम पे मेरे अ, मेंटरिंग करने के लिए राज मेंटर करने के लिए ख़ुद से वो हुए थे। जी।
<chuckles> अच्छा। <chuckles> <chuckles> <chuckles> चल के आएगा। ओह अच्छा! ये तो फिर काफ़ी अच्छा एक बदलाव जो है देखिए आपके जीवन में फिर लग रहा है इन सब चीज़ों से आया भी होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें देखिए आप सीख भी गए लग रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं ना, क्या वो भी एक बेस्ट जो है प्लेस है इन सब चीज़ों को ढूँढ़ने का और नए-नए मेंटर से जुड़ने का और नेटवर्किंग करने का नए-नए लोगों से? क्या लगता है आपको? जैसे नेटवर्किंग इवेंट, काफ़ी होते हैं ना, कभी किसी कंपनी का इवेंट हो गया, कभी किसी चीज़ का, क्या लगता है उसके बारे में?
हाँ, हाँ। अ, जी देखिए, वैसे तो मुझे लगता है शायद हो सकता है, क्योंकि देखिए ना मैंने कभी उसमें अ, भाग लिया और ना ही मैंने क अगर कोई व्यक्ति मतलब मेरे आस-पास के व्यक्तियों ने अगर उसमें भाग लेने की कोशिश की, तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि फीडबैक दो। अ, क्योंकि नहीं पसंद तो एक बार नहीं पसंद मतलब वो पसंद बाद में नहीं बदलती है। अ, तो इ अ, इ वो किया और एक अगर मैं बोलूँ नेटवर्किंग में ना, बहुत बार क्या होता है पैसे बहुत लेते यार अ, एक बार क्या हुआ था? अ, वो कहाँ मैंने देखा था फेसबुक पे शायद कम्युनिटी में मिले थे शायद वो व्यक्ति मुझे अ, उनका अ, मेंटर करने के लिए ओ क मतलब मैंने अपला अप्रोच किया था उनको, किस चीज़ के लिए करियर में मुझे अ, मेरे करियर चेंज करना था मुझे अपना, फील्ड ही चेंज करना था। तो, म सिर्फ़ उनको सिर्फ़ काउंसलिंग ही करनी थी, काउंसलिंग के लिए ही मतलब उन्होंने कितने पैसे माँग लिए थे मतलब 5 से 7 हज़ार माँगे थे, काउंसलिंग करने के लिए कौन लेता है वही तो। मुझे लगा कि नहीं, नेटवर्किंग साइट्स में कुछ लोग ना जो धोखे-धाड़ियाँ भी होते हैं, इससे अच्छा है कि जान पहचान वाले ही अगर आते हैं सामने से तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेंटरिंग करने के लिए। तो मेंटरिंग भी आजकल एक बिज़नेस बन चुका है मेरे हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो आजकल, जी।
उम, अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। ओह! अच्छा। अच्छा। हाँ, ज इन ज नेटवर्किंग साइट्स तो शायद हाँ, उसपे तो पता नहीं, पर हाँ, देखिए नेटवर्किंग इवेंट्स में तो देखिए फ्री ही रहता है और वहाँ पर तो लोग आपसे ख़ुद ही जुड़ते हैं। और उसके काफ़ी अलग-अलग जो है पहलू भी एक रहते हैं और सीखने को बहुत कुछ देखिए मिल जाता है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा, तो ये तो देखिए चलता ही रहता है। और इसमें जो है फायदा ही है, नुकसान तो इतना देखिए देखा जाता नहीं है वैसे चीज़ों का लेकर, तो ऐसे में आप ये बताइए कि कभी लिंक्डइन आपने अगर ट्राई किया हो, क्या लगता है आपको कि, लिंक्डइन भी एक अच्छा प्लेस हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए?
अ, हाँ, ज़रूर अ, देखिए बहुत बार अगर अ, मैं बोलूँ तो खासकर की मैंने भी थोड़े-से टिप्स लिए थे, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं मतलब मैं इनको गर क बोलूँ तो मेंटर ही होते हैं। अ, जैसे कि रिज्यूमे आपका नोटिस कैसे किया जाए? अ, जैसे हाउ ज अगर हज़ार एप्लीकेंट्स हो तो मतलब कैस क्या-क्या चीज़ें थोड़ी चेंज ल बदलाव लानी चाहिए। अ, तो देखिए मैंने वाक़ई में एक बार देख कर लिंक्डइन में मतलब एक जो प्रसिद्ध एक्सपर्ट थी अ, मतलब मेंटरिंग जो दे मेंटर छ कर रही थी मतलब रिज्यूमे कैसे मतलब बना चेंज करनी चाहिए वो। अ, तो मैंने भी अपनी रिज्यूमे थोड़ी बहुत चेंज की थी, मतलब एक थोड़ा-सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा। तो मुझे देखिए वाक़ई में व नौकरी के प्रस्ताव ज़रूर आने अ, ज़रूर आए थे, तो देखिए अ, लिंक्डइन भी हाँ, वाक़ई में जैसा आपने कहा, सस ब बन सकती है एक जगह, लेकिन निर्भर करता है कि आपको ढूँढ़ना पड़ता है। देखिए, चाहे आप वर्चुअली ढूँढ़ रहे हो या फिजिकली ढूँढ़ रहे हैं कि, आपको इसमें बहुत ज़्यादा ढूँढ़ना पड़ता है। देखिए भा पहले तो आप गुडविल देखिए उनका अ, और कभी-कभार पता नहीं मतलब अगर आपको लोगों की पहचान है, तो जो लोग पहली बार मेंटरिंग करना स्टार्ट किया मतलब वो एक आजकल करियर बन चुका है। अ, तो उसमें अगर आपको परख़ है, फ्रेशर है, तो भी आप उनसे अ, मतलब माँग सकते हैं कि, देखिए अ, मेंटरिंग करने के लिए। जी।
बिल्कुल। हुँ, हुँ, उ हुँ, अच्छी बात है। हाँ, ये तो है। जी, चलिए काफ़ी अच्छी अ, लग रही है मुझे आपकी ये बातें। अ, तो आपने काफ़ी अच्छे एक अनुभव देखिए साझा किए हैं और आपसे जुड़कर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं ज़रूर जुड़े दोबारा, तब तक के लिए शुक्रिया।
उम, जी,